Yani
Ya, her şeyin ağzımızda olması iyi bir şey mi? Son zamanlarda, mesela sosyal medyada her şey böyle ilerliyor artık.
Evet, ya gerçekten ben biraz, eee, yani o konuda da hassasım. Böyle, yani insanlar gerçekten, gerçek duygularını yansıtıyorlar mı, iii, çok emin olama olamıyorum yani. Eee, o yüzden bana çok samimi gelmiyor, yani o tarz davranışlar. Hani, ben de çok öyle, ımm, özlü sözler paylaşımı yapmayı gerçekten sevmiyorum. <chuckles> Eee, yani yapan arkadaşlarıma da diyorum ki, "Ya, neden kime gönderiyorsun?" <chuckles>
Hı hı. Evet. Evet değil mi? Değil mi? N ne gerek vardı ki şu an? <chuckles>
<chuckles> Yani, öyle düşünüyorum gerçekten. Hani, diyorum ki: Evet, karşı taraf hani seni kırmış olabilir. Eee, yani bir kabul edip, eee, bir kabul etme aşaması oluyor bence. Yani, insanlarla bir öyle bir sindirme aşaması oluyor diye düşünüyorum. Hani, özür dilemek, ondan sonra telafi etmek gibi, böyle, eee, birkaç adımla da, ııı, ilerlenebilir diye düşünüyorum ama böyle özlü sözler paylaşmak da bilmiyorum yani farklı geliyor.
Evet. Hı hı. <chuckles> Yani evet, aslında bazen de şey düşünür insan, "Ya bu söz bana mı geliyor acaba?" Hani bir güven eksikliği orada da belki yaşanabilir. Evet, yani mesela <giggles> bir kişiye, mesela, tam güvenmekle, onun her kararına onay vermek, mesela, arkadaşın, ııı, paylaştığı story şeyler hikâyeler mesela. Eee, onları desteklemiyorsun, söylüyormuşsun da ama tam güvendiğin bir arkadaşın mesela, bağımsızlıkla güven bir arada mı olur sence?
Evet, evet, kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle. Hıh. He he. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı.